Ừm, dạo gần đây hông hiểu sao lúc nào mình cũng thấy rất là thiếu năng lượng luôn á, kiểu như là, lúc nào mình cũng cảm thấy rất là mệt mỏi và hông có nhiều sức lực và cái, a, nhiệt huyết để mà làm những cái công việc mà hồi xưa mình rất là thích luôn á. Ừm, kiểu như nha, hồi trước nha là mình đi làm những công việc tay chân này kia như là phục vụ quán cà phê á thì nó rất là cần nhiều cái sức, ơ, sức người luôn, nhưng mà lúc đó nha, mình có thể thực hiện những cái việc đó rất là bình thường và mình chưa bao giờ có thấy nó có vấn đề gì luôn á bạn. Nhưng mà bây giờ sau khi mà, kiểu như, mình đi làm văn phòng một thời gian dài rồi nè, rồi xong bây giờ những cái việc mà cần đụng tới sức một chút thôi, ví dụ như là leo cầu thang hay là mình tập thể dục, ừm, đi bộ này kia á bạn thì mình thấy nó rất là mệt luôn. Mà đôi khi á mình hông có làm gì hết mà mình vẫn thấy mệt á bạn. Ừm, mình, kiểu, ơ, ờ, đi làm một ngày xong rồi nha, là đến tối đồng nghiệp có rủ đi chơi hay đi ăn uống gì á là mình cũng hông có đủ cái năng lượng để mà mình đi luôn á, mình không muốn đi chút xíu nào luôn. Ừ, sau giờ làm là mình chỉ có muốn đi về nhà và nằm nghỉ ngơi này kia thôi chứ thiệt sự mình cũng hông có tâm trí để mình làm cái gì khác luôn á, thiệt sự luôn. Có thể là do một phần là mình cũng bị mất ngủ nữa á bạn, ờ, buổi tối á hay là buổi trưa cũng vậy, nhiều khi mà mình muốn ngủ một cái giấc ngắn để lấy lại cái năng lượng thôi, nhưng mà khi mà mình nằm xuống thì cứ trằn trọc và cứ suy nghĩ trăn trở hoài luôn, dẫn đến cái việc là mình hông có ngủ được và nó cũng khiến cho mình mệt mỏi vào ngày hôm sau á bạn. Mình hông có biết làm cách nào luôn á.
Sao vậy? Vậy hả? Ừm. Ừm hừm. Ừm, đi nhiều đi. Ưm, ừm. Trời. Trời. Ừm. Ưm, trời. Ừm, mình hiểu nè. Ồ! Ừm, mình hiểu. Ừm. Trời ơi, ừm. Ừm. Mình hiểu nè. Ôi chào! Ừm, mình hiểu. Ồ. Mình hiểu rồi, tức là bây giờ bạn luôn trong trạng thái người nó cứ lờ đờ uể oải, đúng không? Nó không có được một cái năng lượng mà nó cần thiết cho một ngày làm việc này. Và bạn có nghĩ là do vì bạn thay đổi tính chất công việc nên là cái cơ thể của bạn nó cũng thay đổi theo không?
Đúng rồi. Ừm, mình nghĩ là cũng có thể nha, tại vì cái lúc trước mà mình còn đi làm cái công việc cũ á thì mình rõ ràng là mình khỏe hơn rất là nhiều luôn. Nhưng mà hông biết là từ khi nào, có thể là cũng do là khi mà mình bắt đầu cái công việc mới nó có nhiều cái áp lực này kia á, hay là do mình ho bắt đầu hông có tập trung vào cơ thể mình nữa, mình hông có còn đi tập thể dục như hồi xưa nữa chẳng hạn. Ừ, có thể là do như vậy nha, mà bây giờ á lúc nào cũng thấy rất là thiếu năng lượng luôn á bạn. Ừm, thì thì đơn giản chỉ là cái việc đi chơi thôi á, ừm, mà mình nói á thì mình cũng hông có muốn giao du nhiều luôn bởi vì mình rất là muốn bảo toàn cái năng lượng ở trong mình á. Bởi vậy cho nên mình thường ưu tiên cái việc mà ở một mình ở nhà và có thể tự chơi với mình hơn luôn á bạn. Ừm, mình rất là, kiểu như, tránh xa những cái cuộc, ờ, họp hoại này kia luôn á.
Vậy hả? Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ờ. Ừm. Trời ơi! Ừm. Ừm, mình hiểu nè. Ôi trời!

Ừm, ờ, cái vấn đề mà mình cảm thấy mệt mỏi và mất năng lượng này á, ừm, chắc là nó diễn ra cũng gần 1 năm nay rồi á bạn, là khi mà mình bắt đầu cái công việc mới á. Ừ, mình mình, kiểu như là, đi sớm đi làm sớm nè, xong rồi đi về nhà còn phải, á, làm công việc nhà hay là có những cái công việc riêng, công việc đem về nhà đồ này kia á bạn. Ừ, cho nên nhiều khi mình cũng hông có thời gian để mà chăm sóc bản thân á, thì cho nên là nhiều khi ờ, mình mệt mỏi mà mình còn hông có cái chỗ để giải tỏa nữa, cho nên là thấy rất là bứt rứt luôn á.
Nhức đầu quá ha? Ồ! Ui giời! Ờ, tức là bạn còn không có thời gian để bạn chăm sóc sức khỏe của riêng mình nữa, đúng không? Thì bạn thấy thời gian làm việc nó cũng đã c chiếm gần như là hết những cái, gọi là, cái, trong ngày của bạn rồi và về nhà thì bạn chỉ có làm những công việc hằng ngày bình thường thôi và nó cũng đã chiếm cả 1 ngày rồi. Vậy thì bình thường nha, mình có muốn hỏi một chút là bình thường bạn sẽ ngủ vào lúc mấy giờ? Và bạn cảm nhận cái giấc ngủ của bạn thì hiện tại đang ở mức độ như thế nào?
Ừm.